Actually, ang ang explanation niya parang na-solved nung pickle ball yung problema ng tatlong tatlong game. Parang yun nga tennis, um, badminton 'tsaka table tennis yata, parang gano'n. So, pinagka pinag-isa kaya excited siya. Eh, ako hindi ako hindi ako sporty. Sabi ko nga parang pero parang, um, for the sake of alam mo yun, parang new experiences din. Isa rin yun sa kino-consider ko, actually. Tama ka, oo. Parang parehong hobby na hindi namin kailangang, ah, mag-travel ng malayo or puwede rin kaya siguro 'no, pagbigyan ko siya para pag pagbigyan din niya 'ko na mag-travel kami konti <chuckles> ng ng malayo, 'di ba? Um, isa pa na parang iniisip ko, parang gusto ko rin kasi mag-camping, ganyan. Um, experience na ganun. Yun, um, um, try kong mag-research nung medyo malapit-lapit, alam mo yun.
Mm. Mm. Hmm. Mm, hmm. Oo. Mm. <chuckles> Oo, puwede. Oo. Ah, pwede rin, mm. Mm. Yes. Bakit 'pag ano ba, 'pag nagta travel kayo like own car yung gamit kaya baka naman nababagot siya, ganyan kasi, ah, siya yung nagmamaneho?
Oo, passenger princess lang ako. <laughs> Oo, siya siya yung driver.
<chuckles> Mm. Ah, baka naman ano, baka naman baka naman, ah, papayag siyang mag travel ng malayo kung kunyari may service, ganyan. Mag, ah, arrange ka ng travel and tours, ganyan. Kunyari sa Ilocos, ganyan, hindi ba? Or plane.
M Ayaw din niya. Actually, ayaw din nya. Um, ah, ang problema kasi 'pag sa plane naman, oo, mad pero malayo kami sa airport. Kailangan pa rin mag-travel papuntang, um, airport parang gano'n kaya
Mm. Puwedeng ano, ganito, <chuckles> pagbigyan mo muna siya dun sa hilig niya, ganyan, sa pickle ball. Tapos ah, ah, kumbaga suyuin mo, ah, lambingin mo dun sa part na mag, ah, mag, ah, ano ba tawag dito, yung mag-ask ka for, ah, travel naman, 'di ba? Kasi, ah, ano ba naman yung ano, yung parang 'pag kung ayaw niyang mag-drive, eh, 'di mag, ah, mag-grab muna kayo hanggang sa airport, 'di ba?
Ayun, 'di ba? Oo nga. Mm. <laughs>
Kung ano, kung kung plane, oo. Kasi mahirap din naman yung laging, ah, within the vicinity lang kasi syempre, ah, nakakaumay rin and at the same time walang bago sa paningin. So, kailangan din natin i-explore yung, ah, outside ng ating, ah, nakagisnan na lugar, oo. Kasi there's so much, ah, things to appreciate na ibang mga places ganyan, oo.
Puwede, siguro. Oo.